Então, como que você lida com a frustração quando algo não dá certo no hobby?
Olha, primeiramente eu ia ter que explicar qual é o meu hobby e por que que faz sentido, né, ficar chateado com a frustração. Eu
Ah, sim. Qual que é o hobby? Me conta aí.
Imagina, eu gosto muito de jogar tênis, né, então, uns 2 anos pra cá, eu ando praticando bastante, sendo que é um hobby que eu já levava, assim, quando eu era pequeno, né, aos 10 anos, 11 anos eu jogava, só que foi algo que eu não dei continuidade, né, eu acabei por não conseguir jogar por muito tempo, tanto por desinteresse meu mesmo, né, porque era pequeno, quanto por, ah, falta de vontade também do pessoal do clube me ajudar, ensinar mesmo, né, só queriam que eu me divertisse e eu queria mesmo jogar, né. Então, bom, eu esqueci por muito tempo desse hobby, parei de jogar, foquei em outras coisas também, aí tinha escola, né, eu era criança, depois faculdade, né, e aí eu estava há 2 anos atrás estava em casa com um amigo meu assistindo Roland Garros, né, o campeonato de tênis no saibro que acontece lá na França.
Ah, que legal. Aham. Aham. Ah, entendi. Certo. Aham. Ah, e aí bateu aquela saudade no coração então. <laughs>
Foi literalmente isso, eu estava jogando eu estava jogando não, né, estava assistindo a final que eu acho que era Alcaraz e Zverev, né, uma final boa até, mas o Alcaraz deu uma aula, né, o Zverev não conseguiu fazer nada, e eu estava com esse meu amigo que jogava também. Eu falei: "Poxa, faz muito tempo que eu não jogo. Vamos lá no clube rapidinho jo bater uma bolinha?" Aí ele tinha
Hum, entendi. Aham. Olha só, no mesmo dia vocês decidiram jogar então.
No mesmo dia, tipo, imagina, era o jogo acabou 14h, 16h a gente estava lá no clube jogando. <chuckles> Né, e aí ele me emprestou ali a raquete dele também e eu voltei a jogar, eu gostei daquilo, comprei meus equipamentos, né, e comecei a jogar.
Que legal! Que legal, muito bom. Aham.
E aí, o que acontece, né, um hobby, ele não é pra ser uma obrigação, né, ele é pra ser literalmente um hobby pra gente se deses desestressar, né, aproveitar, curtir, ser um lazer mesmo. Só que em alguns momentos, ainda mais quando a gente joga tênis, né, a gente não depende de mais ninguém, né, não tem um time, né, ali "Ah, eu errei, mas o colega acerta a bola", não, é você contra outra pessoa. Então, todos os erros Exatamente, todos os erros são exclusivamente seus, né. "Ah, mas a bola do adversário veio difícil". Sim, mas você não teve tempo de chegar lá, você não se movimentou pra chegar lá. "Ah, não, mas eu bati"
Certo. Sim, é só para ser o lazer ali, né. Aham. Aham. Sim, é um esporte individual, né. Aham. Sim, sim. Sim, não teve a técnica correta ali pra rebater, né?
Exatamente isso. "Ah, a bola bateu no aro da da raquete quando eu fui bater, a culpa na minha". Sim, a culpa é sua, você não bateu ali a bola no tempo certo, não fez o movimento direito, né, às vezes os pés não estavam bem bem alocados também, porque tênis é muito engraçado, né, a gente olha a galera batendo ali a raquete e tal, né, batendo na bolinha e pensa: "Poxa, é um esporte de raquete", mas não, é o esporte dos pés, né, porque se você não se movimenta, né, de uma forma certíssima, você não consegue chegar na bola, você não consegue receber uma bola bem, se você estiver mal posicionado na quadra Exatamente, você não consegue, né, chegar a bater bem na bola, e e
Aham. Sim. Aham. Pensa que é só que é simples, né. Aham. Aham. Ah, interessante. Aham. Não consegue se antecipar, né. Você Entendi. Você sente que essa comparação que você mencionou, né. "Ah, eh, é um esporte de raquete, as pessoas acabam, eh, comparando com o tênis de mesa" porque tênis de mesa tem menos essa movimentação aqui no tênis, né, apesar de ter bastante também, né, é um jogo bem intenso, mas as pessoas acabam fazendo essa comparação? Você acha isso?
Aham. Sim, sim. É verdade. Olha, fazem sim, né, as pessoas sempre comparam os esportes em si e tanto o tênis de mesa quanto o squash, badminton, né. Eh, o squash e o badminton são esportes que você se movimenta muito, né, você está sempre ali em movimento e o tênis de mesa você também tá em movimento, né, só que são passos pequenos, né, e é aquilo, é uma mesa pequena, uma bola super leve e umas batidas muito fortes naquela bolinha cheia de efeito, né, e no tênis não, no tênis, às vezes, quanto mais força, menos controle você tem, né. E às vezes você bater com mais controle, né, e mais efeito, você consegue levar a bola para o outro lado da quadra, e dificultar, né, aquela bola para o seu adversário, a bola vem com efeito, vem mais pesada pra bater, né, então, tudo depende muito. Só que, às vezes, a frustração é complicado, né, porque É que um esporte individual, né, e quando você joga e você ganha, você sente bem você fala: "Ah, eu sou o Federer, eu sou o Nadal", né. Eu eu jogo com o backhand de uma mão só, né, eu gosto muito do Federer, como ele jogava antigamente e meu estilo de jogo, obviamente, não tem nada a ver com dele, né, eh, eu sou um tenista amador, mas eu, quando ganho, eu falo: "Uau, que incrível". Mas quando eu perco, né, dependendo de pra quem eu tô perdendo, se eu tô perdendo pra jogadores que jogam realmente bem, eu tento olhar tipo: "Poxa, olha, não, eu não tomei um 6, 0, eu consegui ganhar alguns pontos, eu quase quebrei um ponto", foi foi realmente Né. Agora quando eu perco pra alguém que o nível é inferior ao meu, e eu perco diversas vezes, como realmente tem uma pessoa que eu acabo não conseguindo ganhar e, às vezes, é algo mental mesmo, né, porque eu eu acho que meu nível de jogo nesses 2 anos foi se aprimorando bastante, hoje em dia eu já consigo bater na bola muito mais forte, consigo direcionar a bola para os lugares, só que quando eu estou jogando, eu fa
Aham. Aham. É bem tenso, hein. Aham. Aham. Aham. Eu entendi, entendi. Entendi. Entendi. Aham. Aham. É, tá tudo, né, você Tá tudo lindo, né. Aham. Ah, entendi. <laughs> Sim. Sim, foi desafiador aqui, né, ele joga muito. Aham. Aham. Sim. Ah, legal. Você sentiu que aprimorou a técnica ao longo do dos anos ali praticando, né?
Exatamente, exatamente. Eu acho que qualquer coisa que a gente pratica, né, imagina, na programação mesmo que é um tipo de hobby meu também, eu comecei a aprender programação mesmo minha formação sendo direito, né, quando as coisas não dão certo na programação, é normal, né, dar erro, bom, <clicks tongue> a gente vai fazer o quê, né? A gente vai chorar? Vai quebrar o computador? Não, a gente vai tentar de novo. E no tênis é a mesma coisa, só que quando os erros acontecem diversas vezes, a gente fala assim: "Pô, não quero mais", e comigo, pa praticamente quando eu tô jogando contra essa pessoa, eu pareço uma criança, eu fico chateado, eu quero
Aham. Sim. Entendi, entendi. Ela faz te querer desistir às vezes de tão difícil que é ganhar dessa pessoa.
quero Ele faz ele me faz querer desistir, me faz querer quebrar a raquete, entendeu? Então, ele consegue entrar na minha cabeça de uma forma que eu não consigo lidar muito bem com essa frustração, mas eu sempre jogo jogo, eu nunca desisti, né, mesmo perdendo de seis zero, 6 1, 6 0, eu nunca desisti. E eu vejo amigos meus, né, que falam: "Poxa, como é você perde desse cara? Você joga muito mais que ele". Né, tipo "Oh, você começa bem e aí" Imagina, no último jogo mesmo, né, vou te dar um exemplo, mas você pode pergun
<laughs> Interessante, interessante. Aham. Entendi. E De deixa deixa eu te perguntar, deixa eu te perguntar uma coisa. Eh, né, da forma que você tá falando, tem com certeza o fator emocional ali, o mental, é um jogo que também, eh, as partidas são até longas, né, então, tem essa resistência física também que precisa ser controlada. Você sente que, com esse, eh, adversário que tá difícil ali de ganhar dele, eh, você acaba sentindo uma pressão maior quando você vai pra uma próxima partida com ele, ou não, você sente que tá acontecendo alguma outra coisa pra você não conseguir ganhar dele?
Aham. Sim, sim. Eu vou ser bem sincero, meu adversário, o meu nêmesis é o meu sogro, né. <laughs>
Ah, entendi.
Eu não sei se tem alguma coisa, eh, nele também que ele se inspira porque sempre a minha namorada, né, que a filha dele, tá assistindo jogos quando a gente joga junto então é aquela coisa, ele é o sogro, né, eu sou o namorado dela e ele não quer perder para o para o genro dele, né.
Nossa, tem um futuro a mais ali, né. <laughs> O pai não vai de jeito nenhum querer perder na frente da filha, né, então, realmente complicou para o seu lado. <chuckles>
Então ele dá ele dá a vida, ele dá a vida, eu às vezes falo assim: "Eu vou jogar o melhor tênis da minha vida", que foi agora essa semana, eu estava treinando muito, eu estava jogando eu tenho uma cidade próxima onde eu vivo, né, tem uma se chama Guimarães, eu fui a Guimarães, né, joguei com com um rapaz que joga em clube, já jogou em campeonatos, jogando com um amigo meu que já foi top 15 do Rio de Janeiro, não não não não ganhei de ninguém não. <chuckles> Mas eu joguei sabe pau a pau, foi um jogo que poxa eu eu tenho 2 anos de tênis, ele tem a vida toda, né, então, poxa, ele com técnica, batendo forte, eu cheguei na bola, com várias vários estilos de jogos diferentes, eu consegui entrar ali, consegui entrar no jogo, consegui até ganhar de jogos mais difíceis, e aí chegou contra ele, né, e falo assim Abri abri o jogo 40 a 0, imagina o primeiro jogo eu falei: "Acabou realmente esse jogo é meu", aí ele vem e consegue virar esse jogo, fazer um 40 iguais, ganhar esse game, me quebrar e terminar o set, eu perdendo de 6 a 1, sendo que eu estava sentindo que eu era superior. <laughs>
Aham. Ganhou dele. Sim, sim. Interessante. Chega com o sogro, treme na base. <laughs> Nossa, eu tenho uma eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta, você já testou jogar contra o seu sogro, sem a sua namorada por perto ou não?
Nunca. Nunca tentei.
Ah deu pra preencher, hein. <laughs>
É talvez ajude, mas acontece muito mental porque é aquilo, desde quando eu comecei a jogar, né, eu jogava contra ele, e ele também não jogava por muito tempo, ele foi jogador profissional de hóquei, né, hóquei no gelo por tipo anos e anos, né, e, sempre foi um desportista, né, ele faz, né, esporte, treina muito e tem aptidão. Ai então quando eu comecei a jogar, ele realmente jogava melhor que eu e era divertido, era engraçado, daquele e quando eu jogava sem me importar em ganhar só por diversão, eu chegava mais perto de ganhar, mas sempre que eu vou jogar com ele, eu já vou com aquilo: "Poxa, são 8 partidas que eu não ganho dele, eu nunca ganhei dele, essa eu vou ganhar", ta 9 agora, né, que a 8ª foi a última, vai dar 9. Aí poxa eu não vou chegar a deixar não vou chegar no 10, né, igual o Taylor Fritz e o Djokovich, né, que o Fritz é o top 3 do mundo, mas nunca ganhou do Djokovich, são 12 partidas seguidas que ele perdeu do Djokovich. Então tem muito mental nisso, né, meus amigos um amigo meu foi assistir o jogo da última vez falou: "Pedro, não faz sentido o primeiro jogo você foi um leão, quando ele te quebrou pela priemira vez, você parece que desaprendeu a bater, você estava batendo completamente errado na bola, e você não mudou, você estava sendo agressivo, você queria encerrar os jogos rápido, você não estava criando muito, né, então, você tem que ter calma". E eu ouvi isso eu falei assim: "Tá, vou ter calma", e aí no segu no 2º set comecei bem, começou 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, e aí do nada, ele tipo, abriu uma vantagenzinha pequena no game, nem virou e eu já comecei a ficar agressivo, nervoso e não consegui ganhar e ele foi e ganhou o outro set, a gente fez um 3º set, eu perdi o 3º set também, e é isso, eu acho que me atrapalha muito a frustração é difícil de lidar.
Aham. Sim. Aham. Ele tem a aptidão ali, né, para o esporte digamos assim, né. Aham. Aham. Nossa, tá 8 a 0. Tá 9 agora. <chuckles> Aham. Entendi. Aham. Virou o jogo. Aham. Nossa, então oh Então, ele tá demonstrando ali, que o controle digamos emocional dele também na partida ali, tá exercendo um pouco de vantagem, né. Porque, eh, quando você tá tentando ganhar ali, e acaba que ele vai encostando e a chega a virar o game então, eh, vô você acaba sentindo essa frustração e ela impacta na seu no seu desempenho. É isso que você sente?
Com certeza, com certeza. Exatamente, é, mas é é literalmente isso que você me falou. Eu, às vezes, eu eu sinto que eu tô relaxado e tô jogando bem, e aí, quando eu percebo que ele tá chegando perto no placar, eu começo a falar assim: "Não, eu vou resolver agora no saque." E aí eu dou um saque que eu acho que é incrível, e o saque foi para fora. Eu falo: "Não, esse aqui eu tenho que pôr com cuidado.". E aí eu boto com muito cuidado, ele vai dá um winner no meu saque, e aí já faz um ponto, encosta em mim. E aí vem aquela pressão: "Nossa não acredito, tô jogando tão bem, ele vai me quebrar agora?", sendo que ele nem quebrou ainda o meu jogo. Só que é nisso, né, a cabeça pensa demais, aí: "Não eu vou fazer um jogo bonito, já que ele é mais velho, ele não vai pegar essa bola que eu vou mandar do outro lado da quadra", Eu, realmente, mando do outro lado da quadra, mas pra fora, né, então, eu penso demais, eu tipo
Aham. Aham. Entendi. Aham. Entendi, então ele vai ele vai jogando nos seus erros também, né, vai vai trabalhando nisso, né. Aham.
É é isso, ele vai jogando nos meus erro. Porque, quando o rally é longo, mantem o rally longo, ele sempre erra. Mas, quando eu tento encerrar mais rápido, né, não dá certo, não dá certo mesmo.
Entendi. Ah, entendi então, eh, de repente a lidar com essa frustração seria a paciência, né, ter um pouco de resiliência ali, na hora da partida, né. Já que você até comentou que num rally longo você acaba superando ele. Você não tentou, eh, em algum jogo, eh, imprimir mais esses rallys longos assim, pra ter ver se você tinha essa vantagem?
Exatamente. E eu fico imaginando Sim sim, eu faço isso, o problema é o condicionamento físico dele que é muito bom, não adianta, eu faço um rally longo, né, onde eu aguento naquele rally longo, eu ganho dele porque a técnica eu acho que a minha técnica é um pouco melhor que a dele, né, e no segundo rally eu não posso ficar fazendo rally longo porque eu não eu não vou aguentar. Eu tenho 25 anos, ele tem 50 e poucos e o condicionamento físico dele é melhor que o meu. Então, é complicado porque chega às vezes o segundo set, eu tô morto de cansaço, e aí tipo, ele manda uma bola do outro lado da quadra, eu não vou aguentar correr. Pegar lá, ou então, se eu aguentar correr no outro no outro rally eu vou estar cansado mesmo e tipo, não vou conseguir levar, né. Vou ter que perder um game pra relaxar e respirar, pra depois voltar para outro, e aí isso vira uma bola de neve.
Ah, entendi. Aham. Ah, entendi. Entendi. Entendi. Entendi, entendi. Entendi. E você sente que as vezes essa frustração ela chega ao limite de falar: "Olha, não quero mais jogar com ele, não quero mais jogar tênis, tá bom? Vou só, voltar a assistir aqui, que é o que me faz feliz", Você já chegou a esse ponto?
<laughs> Olha, eu tento lidar com a frustração, né, uma coisa que eu ele não deixa de ser o meu sogro, então não posso ser mal educado. Minha namorada está ali, na frente, então eu não demonstro, né. Eu obviamente na quadra, eu jogo às vezes a raquete no chão, mas só por frustração mesmo, e não é tipo jogar pra quebrar, é tipo pô, deu errado e tal, depois pego a raquete, respiro, eu tento sei lá, sair, tomar uma aguinha, respirar. Mas sempre depois que a gente joga a gente vai jantar junto, então não tem como eu ficar ali chateado e tal, então tento esquecer, né. Só que aí quando eu chego em casa eu falo: "Poxa, é só partida, né". Eu tento realmente ver aquilo: "Pô, não, é uma pessoa que eu gosto muito, a gente tá se divertindo", né. Pra ele é uma diversão, obviamente que ele sabe que eu tô chateadíssimo, entendeu, mas mas e ele tá feliz também, obviamente, né. Mas a gente tenta respirar fundo, né, e falar assim: "Não, calma, é uma brincadeira, eu não ganhei nem um centavo, eu até gastei dinheiro pra jogar isso aqui, então, não tem o que eu ficar chateado, muito menos com ele, né. E tipo, frustrado comigo mesmo", então tento respirar fundo, né, comer alguma coisinha, né, e depois as coisas vão fluir.
Aham. Aham. Ah, entendi. É só a partida, né, não tem nada pessoal ali, né. Aham. É lógico que ele sabe, né. <laughs> Entendi. Sim. Entendi, então então a sua lição ali, é tentar trabalhar nesse mental ali, pra ver se você na partida consegue desenvolver mais, imprimir uma vantagem ali, e jogar a pressão pra ele e não ficar com a pressão, correto?
Exatamente. É isso mesmo. Tem até um professor lá no clube que ele tava ele viu esse último jogo e ele veio falar comigo: "Olha, sua técnica tá muito boa, mas o seu mental tá horrível, o que que tá acontecendo?", aí eu falei: "Ué, eu não sei, <chuckles> eu num num sei o que tá acontecendo velho. 'Não mas você começa bem, só que do nada você acha que você é um profissional e já solta o braço e não é assim que as coisas funcionam'". Porque as vezes eu solto o braço e ele retorna essa bola, né, ou que eu tô mal posicionado na quadra. Mas é isso tipo, é engraçado mas, é difícil de lidar às vezes.
Entendi. Entendi. Ah, Aham, aham. Curioso. Entendi, nossa, adorei a sua história. Realmente deve ser algo bem desafiador pra você, né. Foi muito boa a nossa conversa, e até a próxima, né.
É sim, é sim. Olha, prazer enorme, viu, até a próxima, tchau tchau. Muito bom conversar contigo.